هاقول ل آه، ب صح زي ما أنت قُلت آآ، إسماعيلية رايح جاي كان إيه، كان إيه، كان كلّ واحد فيهم يعني كان هو كانت شلّه مع بعض يعني خالد النبوي، محمد فؤاد، محمد هنيدي، فالمخرجين بدأوا بقى يحطّوا العين على حَد يعني كلّ حد فيهم
آه.
وبالذات محمد هنيدي، كانت هو الس كان هو السبب في إيه، النقلة بتاعة من الأفلام، اللي هي بتاعة آآ، عادل أدهم، عادل إمام، ال إ لأفلام شباب.
آه. فعلًا، فعلًا.
إن أول بطولة جماعية لشا يعني لحد صغيّر بقى أو شاب يعني.
هو غيّر إتجاه الجمهور فعلًا في التوقيت دَوَّة.
بالضبط، الله ينوّر عليك، فمحمد هنيدي بقى خدوه كده هو أصلًا كان كان بيظهَر برضه مع أفلام ع يعني عادل إمام زي بخيت وعديلة مثلًا وكده مشهد كان بيسوق بالضبط، بالضبط، فالأدوار الصغيّرة دي اللي خَلّته ياخد مساحة في إسماعيلية رايح جاي، خَد مساحة حلوة أوي، فخلاص بقى خَدوه كده وتعالَ بقي في صعيدي في الجامعة الأمريكية
آه، آه. أدوار صغيّرة، ما كانتش أدوار كبيرة لسه. ودي كانت بدايته الحقيقية. آه. آه. وبرضه عمل أرقام وإيرادات كبيرة وال آه، أيوه، وفي إفيهات لسه موجودة جوّه دماغنا وراسية في دماغنا لغاية دلوقتي.
أ عمل نقلة في تاريخ السينما المصرية أصلًا. بالضبط، ف فطبعًا آآ، كان كان موجود بقى مين، كان م كان موجود مين مع مح محمد هنيدي، كان موجود أحمد السقا، فبدأ المخرجين يشوفوا أحمد السقا بيتحرّك كتير وبتاع، لأ تعالَ ه هنعمل لك فيلم أكشن.
آه فاهم.
فبدأ بشورت وفانلة وكاب.
آه ده كان أول ظهور ليه، ده ظهوره الأولاني في فيلم همّام في أمستردام، الstyle اللي كان عامله أحمد السقا بالحَلقَة، أيوه.
همّام في أمستردام لأ كان بَعد صعيدي.
كان بَعد صعيدي، بس هو بَعد ك آه الstyle بقى بتاع أحمد السقا في همام في أمستردام، ده هو اللي شَد الناس ناحيته، إن هو بطَل بقى أفلام حركة والكلام ده كلّه.
آه. بالضبط، بالض آه، صح، صح، صعيدي وبعدين همّام. بَعد همّام خدوا أحمد بقى السقا في حِتّة لوحده، تعالَ بقى إ اعمل شورت وفانلة وكاب.
آه. آه، آه.

طبعًا، طبعًا، طبعًا. أولًا أولًا ال أكتر حاجة كانت شدّاني أوي في الفيلم كانت الموسيقى التصويرية.
إيه؟ إيه بقى؟ آه، دي كانت هايلة جدًا.
هايلة! أ الحاجة التانية تمثيل أحمد السقا إن هو أصلًا hyperactive، إن هو عرف يبقى هادي كده، ده أنت كده ممثل شاطر.
آه. دي حقيقة فعلًا، صح. إمم.
هو حقيقته حقيقته ما بيقفش، hyperactive بتلاقيه كده مع نفسه كده بيتحرك كتير ويتنطط ويعمل ومش عارف إيه. إن هو ييجي طول الفيلم قاعد هادي كده، هو تيتو، يعني كان هادي على فكرة.
حركة وأكشن والكلام ده كله، آه. إمم إمم إمم.
آه، فلأ أنت كده بقى فعلًا ممثل شاطر، لإن أنت عرفت تمثل وإن إن أنت هادي وأنت أصلًا مش هادي.
والفيلم ده برضه خلي بالك إن ده كان زي ما بيقولوا كده، مولد نجم كبير خالد صالح. هو already كان بيمثل كتير، لكن الفيلم ده بالإيفيه بتاعه المشهور "أنا بابا يلّا." خلّى يعني ش ودّاه في حِتّة تانية خالص.
آه، خالد صالح. آه. صح صح، دوره كان رهيب، اللي هو
آه، لأ الفيلم ده فيلم الفيلم ده كان علامة.
علامة آه، طبعًا والله العظيم الفيلم ده بُصّ أنا لازم أشوفه مرة في الشهر، أصل لو عدّى شهر وما شفتوش ده هيحصل لي حاجة ده والله لدرجة كده. <laughs>
<giggles> آه، آه، ده بقى ده بقى كورس بالنسبة لك، لازم تاخده كل شهر.
بالضبط. آه، يعني كأني باشحن بيه طاقة الشهر، فاهم؟ <laughs>
آه. آه. طيب. خلّيني أسألك برضه هاخد يعني هاسألك سؤالين، أنا عايزك كده تقول لي يعني فيلم أجنبي أو أمريكي زي ما خصصنا بالضبط، أثّر فيك وبقى يعني بتركّز فيه أوي والفيلم ده م مع يعني متعلق جوّا ذهنك أوي وعايزك تقول لي برضه فيلم مصري أو عربي- أنت قُلت لي تيتو- هل في حاجة تانية غير تيتو والّا هو تيتو بس. وليه يعني، إشمعنى؟
إمم. لأ طبعًا في أفلام كتير، بس تيتو طبعًا ده علامة، يعني د د يعني ده في حِتّة لوحده، واخُد بالك، لكن من م يعني م ممكن برضه أ أول فيلم يعني أنت بر يعني برضه من النوعية دي والّا مثلًا كوميديا؟
أول واحد، أول فيلم.

مافيا، آه.
مافيا طبعًا فيلم رهيب، والجزار بقى وبتاع وكان عامل شغل.
أيوه، وجو ال أ تبًا لكم أيها المصريين تقريبًا أو حاجة زي كده بتاعة الجزار، <giggles> برضو كانت مشهورة دي، <giggles> من ضمن الإفيهات المشهورة في الفيلم فعلًا آه، لأ أنت واضح إن هو اللي أثّر فيك، مش مش م مش فيلم واحد، أنت اللي أثّر فيك آآ، فترة زمنية كاملة من مجموعة أفلام يعني، وهي أثّرت هي أثّرت فينا كلّنا في جيل كامل، وكلّنا غيّرنا اتجاهنا من الأفلام اللي فيها ضَرْب وحركة وعادل إمام ونور الشريف، رُحنا بقى للأفلام اللي فيها ضحك، و وكان كانت أفلام بتحس إن هي بتع كانت أفلام كانت أفلام لامسانا من جوه كلّنا في التوقيت دوّة.
أيوه بالضبط. <giggles> بالضبط. صح، الله ينور عليك، صح. صح، صح. وضحك وAction وAction نضيف كده، آه يعني بالضبط، آآ، فطبعًا بعد مافيا بقى بتتكلم على فيلم كده بقى يعيّشك جو الطبيعة كده وبتاع أفريكانو، جميل.
آآ أوف! آه ده كان ده ج حاجة جديدة خالص، ده كان حاجة جديدة خالص ساعتها، فعلًا، فعلًا، صح فعلًا، آآ، أنا مبسوط جدًا إن أنت طبعًا
أفريكانو. صح آه، جميل، جميل، آه. طبعًا بقى طبعًا بعد أفريكانو بقى أنت بتتكلم على فيلم أسطوري بقى، ده بقى خلاص ده كد ده اتحفر كده خلاص بقى في التاريخ، تيتو.
مين؟ آه، لأ ما احنا ده رجعنا بقى، ده الفيلم اللي بنتفرج عليه مَرّة في الشهر لازم، ده الكورس بتاعنا. <laughs>
أيوه بالضبط، آه ده بقى اتحفر ده ف ده في التاريخ ده آه والله آه.
آه، آآ، أنا طبعًا مبسوط جدًا ب ب بكل الأفلام اللي أنت حكيت لي عنها، ورجّعتني لفترة جميلة كنا بنحبها كلّنا، ومتشكر جدًا مشاركتك وتفكيرك ليا للأفلام الحلوة دي كلّها.